जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और अ, मैं तो जो है ना आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं भी यही मानता हूँ कि जो है, हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और जो अ, देखें हार तो, हार-जीत तो चली रहती है हमारे जीवन में। हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे ना उतना ज़्यादा जो है आप अपने जीवन में अ, ब सक्सेस्फ़ुल हो पाएँगे, तो हर चीज़ में जो है आपको कुछ न कुछ सीख मिलती है, मैं तो ये मानता हूँ, चाहे आप कुछ भी करें। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं?
जी। जी। <chuckles> जी, जी। हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल अ, बिलकुल, कहीं न कहीं हर खिलाड़ी से या हर खेल से हमें कुछ न कुछ अ, सी पस कुछ सीखने को मिलता है। अ, खासतौर पर अगर थोड़े वर्तमान की ज़िंदगी की बात कर लें, वर्तमान के खेलों की बात करें, तो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी जो तनावग्रस्त ज़िंदगी है, उन युन उन उस ज़िंदगी में अगर हम खेलों से जुड़ना है खुद कोशिश करके खेलना शुरू करें, अ, जैसे मैं भी खेलता हूँ, शायद आप भी खेलते होंगे। तो बहुत कुछ ना भावनात्मक और मानसिक अज़ अ, जो स्तर है हमारा, वो बढ़ जाता है, अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं हम लोग। आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिलकुल, बिल्कुल। मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और देखिए जैसे आप आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि जैसे आप खेलते हैं ना कभी अपने मित्रों के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको और जो आपके तनाव हैं वो भूल जाते हैं आप। अगर मैं बोलूँ तो जो है मैंने हाल ही में जो है ना अ, कुछ समय पहले अ, फुटबॉल खेलना शुरू करा, वैसे मैं पहले था पर जो है आजकल थोड़ा ज़्यादा खेलना शुरू करा मैंने फुटबॉल। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो है मेरे जो मित्र हैं, वो काफ़ी नए-नए मित्र बने मेरे और जो है काफ़ी बाहर के भी जो हैं, अदर स्टेट्स के जो हैं मेरे दोस्त बने, जो फुटबॉल खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और जो उनसे बात हुई, जो है उनके रीति-रिवाज़ जानके भी और जो है हम जैसे टर्फ़ होता है ना, टर्फ़ आप जानते होंगे कि टर्फ़ पे हम खेलते हैं, तो देखिए अ, 1 से 2 हम खेलते हैं, पर जो 1 से 2 घंटा होता है ना, वो हमारे पूरे हफ़्ते भर का जो है हमारे अगर हमको समय मिले तो हमारे पूरे महीने का जो तनाव है वो दूर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मेरा तो ये मानना है, खेलों से काफ़ी ज़्यादा हमको सीखने को भी मिलता है।
जी। हाँ। जी। <chuckles> जी। जी। हाँ। जी। अच्छा। जी। हाँ। <chuckles> जी, जी। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। जी। <laughs> जी, बिल्कुल। हाँ। जी। ह हाँ। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा आपने कहा, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना-जुलना हो जाता है। लोग नए दोस्त बनते हैं कई, कई कहीं न कहीं नेटवर्किंग की तरफ आपका इशारा है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया आपने बात कही है और ब अ, खेल ऐसी चीज़ है ना, शायद जोड़ देती है हमें। अ, एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे अमीर होता है कोई, कोई गरीब होता है, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, लेकिन सभी एक प्लेटफ़ॉर्म पर, खासतौर पर जिस तरह से आपने कहा कि टर्फ़ पे खेलते हैं आप और हर तरह के अ, हर राज्य से आ रहे हैं आ रहे हैं लोग खेलने के लिए, जो शायद आपके विद्यार्थी या सा शायद आपके साथ काम करते होंगे। वैसे ही मुझे भी याद है जब मैं स्क्वाश खेलना शुरू किया था, तीन साल पहले, तो अ, सॉफ़्टवेयर के कई ऐसे मैं अब अब मेरा पेशा अलग है और मेरे साथ खेलने वाले अलग पेशे से थे, सॉफ़्टवेयर इंजीनियर्स थे, तो मुझे कहीं न कहीं एक मौका मिला इंजीनिय इंजीनियर से बात करके पता चला कि क्या होता है सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग में और नेटवर्किंग अ, दोस्त बने नए और कहीं न कहीं ज अ, एक-दूसरे से जानकारियाँ साझा की अ, क तो मज़ा भी आया, जीवि ज मज़ा भी आता है उनसे मिलकर और खेलने में भी आनंद आता है। जी।